Akhir-akhir ini aku lagi kepikiran banget soal suatu hal tahu, Kak. Aku mau cerita boleh ya?
Apa tuh? Boleh dong.
Jadi akhir-akhir ini temen aku tuh sering banget minjem uang ke aku, dan aku tuh orangnya tuh tipe yang nggak enakan gitu, dan aku tuh susah banget buat nolak gitu. Padahal jujur, aku sendiri tuh lagi butuh uang karena lagi banyak pengeluaran. Nah, aku juga pengen, eee, bantuin, eee, mamaku buat biaya uang pangkal adikku yang baru ma mau masuk SMA swasta. Jadi aku benar-benar butuh uang juga. Tapi aku tuh nggak enak gitu loh buat kayak nolak temenku gitu yang min eee, apa ya, minjem uang. Karena aku tuh selalu ngerasa bersalah gitu kalau bilang kayak, "enggak bisa," atau kayak gimana. Iya, jadi aku malah malah ngerasa bersalah sendiri gitu loh kalau misalkan aku apa ya, menolak kayak gitu. Nah
Oke. Wah, iya. Tapi? Kalau enggak? Oke. Menolak membantu dia ya?
aku tuh capek banget, Kak, buat iya, betul, aku capek banget kalau misalkan harus mikirin perasaan orang lain juga, sementara diri aku juga masih struggling nih buat bayar ini, bayar itu, terus juga iya, sekarang kerjaan aku juga bisa dibilang lagi project-project aku kan aku kerja remote ya, project-project aku yang besar juga lagi di-pause, Kak. Jadi aku dapatnya project-project kecil yang sebenarnya ya enggak seberapa juga gitu ya uangnya. Makanya, aku kira-kira mau tahu dong, Kak, gimana, mungkin Kakak ada saran gitu biar aku gak ngerasa bersalah mulu nih biar buat nolak gitu, Kak.
Iya iya iya, betul, paham. Iya, bener. Mmm. Iya. Oke oke, paham, aku paham, mmm, permasalahan kamu nih gitu. Memang sepertinya, eee, kamu, eee tipe yang peka terhadap kesulitan orang lain sehingga kamu, eee, sering merasa bersalah ketika kamu, eee, berke kalau kamu mau mengatakan "tidak" sehingga pada akhirnya kamu meminjamkan ya?
Betul. Iya, aku bercandanya kayak aku kasih-kasih aja, walaupun sebenarnya tuh aku ngera

Oh iya bener juga sih, Kak. Berarti apa ya, aku a harus di bisa dibilang tegalah ya Kak, untuk kayak ngomong gitu. Berusaha ngomong kayak yang tadi Kakak bilang ngomong pelan-pelan. Tapi Kak, aku mau nanya deh, kalo misalkan nanti tiba-tiba temenku jadi nggak tenang lagi itu menurut Kakak mau gimana
Betul. Nah, itu konsekuensi memang seperti yang aku sampaikan ke kamu tadi. Kamu, eee, setiap tindakan kita kan pasti punya ko konsekuensi. Nah, sekarang kamu harus memikirkan itu. Apakah dia satu-satunya sahabatmu? Seorang sahabat itu seharusnya tidak menyusahkan. Seorang sabat sahabat seharusnya, eee, memaklumi kalau memang sahabatnya nggak bisa bantu, gitu. Itu baru dinamakan sahabat.
kak? Iya. Betul sih. Oh iya, benar juga sih, Kak. Aduh, benar juga sih dari yang tadi Kakak bilang harus